Да, сайт- это очень важная вещь, потому что это учет и возможность вот, э, эти деньги получать. Тут еще нужно ведь подумать о том, как это с точки зрения фискальной организовать, чтоб к вам не пришли потом и сказали: "А чем это мы тут у нас занимаемся без этого? А а а мое?" Да? Придет такой офицер налоговой службы.
Мгм. Ну да, да, у меня есть индивидуальное предпринимательство, у меня всё <chuckles> организовано уже.
Вот, вот отлично, отлично. Ну, в таком случае, да, сайт- он н нужен в первую очередь для удобства взаимодействия с пользователями. Э, и ну, можно попробовать там не сайт, а с Telegram-бот, например. Если ты уверена, что твоя аудитория, допустим, "Телеграм" разделяет, то Telegram-бот- он вполне по своему функционалу может соперничать в этом плане с любым сайтом.
А, э, да, э, но Telegram-бот- это скорее опять на русскоязычную аудиторию. А, англоязычный не сидит в "Телеграме". И здесь, наверное, придется все-таки делать какую-то простую MVP-шечку, какой-то лендинг, э, н ну, несложный.
Мгм. Да, да. Но в конечном итоге, как бы, самое главное- это вот удобство. Но, в принципе, эти вещи- они давно отработаны, и это, наверно, сделать можно.
Мгм. Ну, хорошо, я тогда посмотрю вот в этих нескольких направлениях, ну, и определюсь, какую аудиторию я хотела бы тестировать, а, 1. Спасибо тебе за идеи.